<laughs>
<chuckles> De preferência, porque você usa o limão todo.
<laughs> Esmaga ele bem esmagadinho. <laughs> Ah. É uma boa perspectiva, viu.
Exatamente, sabe, não tô te falando, porque não não tenho, porque não É melhor do que você ficar no estresse. Isso.
Relaxar, né.
Você já tá fazendo uma coisa maravilhosa, fazendo a a viagem pra onde você quer. Viajar é sempre bom. Nossa, é a história daquela viagem.
É verdade, né. É. É, às vezes até atrasa pra gente criar novas amizades, conhecer novos lugares, né, tudo tem que seu o porquê. É. Olha, voce me a me a me a abriu os olhos pra outra perspectiva, que à às vezes os imprevistos durante já as viagens e os cancelamentos, são ótimos. <laughs>
Sim. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Isso. São. Depende do ponto de vista, entendeu. Imagina se você chegasse em Miami com raiva.
Às vezes é. Aham.
Ai, o que eu tô fazendo aqui, essa cidade, esse hotel, esse voo, agora eu vou demorar
Ai, esse passeio no shopping, essa praia. <laughs>
Né, "Nem conheço a cida" "Essa praia, e, horrorosa, esse <chuckles> passeio nesse shopping".
Eu gostaria de É. Sim, é verdade, né.
Sabe, a vida tem a cor que você pinta.
Uhum.
Então é é uma companhi Sim, relaxa.
Aproveita. Aham.
Uma companhia que você já viaja com ela, você tem essa fidelidade das milhas.